Ah, é? É
Aham. Então o que a gente já fez- fez o que a gente já fez, né, foi o seguinte: a gente comprou um Aperol, um Aperol Spritz na praia. <laughs>
Uhum. Certo, chique, diferente. <chuckles>
Eu achei muito engraçado quando eu vi o cara vendendo drinque, eu até eu estava com uma amiga brasileira também junto ali no grupo e eu até cutuquei ela e falei assim: "Ó, só está faltando biscoito Globo". <laughs>
Certo. <laughs> Pra tomar com d com um drinque diferente, né, dessa vez vai ser com Matte Leão. É verdade. E e ele vende e essa esse esses drinques vendidos na praia aí, são diferentes drinques? Eles preparam na hora ou eles vendem já os drinques prontos, assim, só para você comprar? Tipo, garrafinha, enfim-, enfim a taça o que seja?
Exato, pra dar uma variada. <laughs> Esse o drinque já estava pronto, ma daí ele abriu e colocou meio que em um copo de plástico com canudo e deu.
Tá. Ah, tá. Então não é então é não é tão chique, assim, não é na taça, não é no copo de plástico, tá. Mas tinha outros drinques também, que ele vendia?
Não, não. <laughs> Ai sim, tinha outros drinques e também tinha refrigerante, né, por exemplo
É. É, refrigerante é uma coisa que é mais mais fácil, né, de você encontrar na praia. É, é, é verdade.
Sim, é meio que universal, né, gente, todo mundo toma.
É. Olha, muito bacana a sua história, essa sua a diferença entre um lo um local e outro, né, dos amigos também, obrigada por compartilhar, foi muito interessante. Gostei muito, viu.
Uhum. Ah, eu que agradeço, eu também gostei muito da nossa conversa, foi muito legal poder compartilhar com você como eu tento fazer esse equilíbrio. E até a próxima.